Cioè non vuoi imporre solamente una cosa da fare, ma vuoi una insomma una scelta un po' più ampia? Ah.
Esatto, ma mi piace anche stupire chi chi viene, no, perché po poi magari uno s'immagina: "Vabbè l'aperitivo che sarà mai?" Cioè per me, uhm, è impensabile far andare la gente a casa digiuna, quindi anche se parliamo di un aperitivo, mi piace comunque riempire le pance di tutti, ehm
Ah, molto bello. Mh-mh. No, certo. Ho capito e quindi vari anche spesso le ricette? Cioè nel senso che ogni volta proponi qualcosa di diverso?
Sì. Sì, sì, sì, mhmm, cerco sempre di reinventarmi. Sicuramente prima della spesa faccio, ehm, un bel giro fra reel, ehm, TikTok vari, magari cerco soluzioni da aperitivo, ehm, interessanti, ma anche facili e sbrigative da fare, così che ne faccio anche più di 1, 2, 3 per uhm, per fare
Ah. Ah okay. Mh-mh. Eh esatto, cioè praticamente ricrei un po' il buffet a casa tua insomma, in modo tale che uno stuzzica un po' di qua <chuckles> ho capito.
Sì, quei famosi buffet a 5 € <chuckles> li ripropongo, ehm, poi ecco Dimmi, sì, dimmi.
Sì, no, volevo chiederti appunto più o meno quante preparazione facevi, cioè poi ci sta che magari possa variare, però più o meno, indicativamente.
Mh-mh. Ma guarda, sicuramente nei miei aperitivi, vabbè, non mancano mai sicuramente le patatine, le le noccioline, magari, sì, degli arachidi, delle mandorle, mhmm, se trovo i pistacchi, cioè la frutta secca la la inserisco sempre, ehm, e quello i mette s mette d'accordo tutti e quello è proprio, mhmm, l'aperitivo, sai tipo che inizi a sgranocchiare qualcosina, magari sorseggi un po' di vino o compro l'occorrente per fare l'aperol, l'aperol spritz e quello che
Mh-mh. Beh, immancabili certo. Mh-mh. Ci sta, sì poi piace sempre a tutti, quindi vai sul sicuro. Esatto. Esatto. Mh-mh. Ah okay, beh, quindi insomma sei attrezzata.